Ja, es macht einfach Spaß, ne, wenn du dann so schnell die Pisten runtersausen kannst. Ähm, es ist halt so, ja, was ganz anderes als Bahnen schwimmen. <chuckles> Aber ist halt wieder Aufwand
Definitiv, ja. Mhm, richtig, ja. Mhm.
erst mal. Also, bei uns direkt in der Nähe gibt's kein Skigebiet. Wir müssen so ab 3 Stunden fahren, und, äh, kann man halt nicht so oft machen. Mhm.
Okay. Aha.
Ja. Also du sagst, du gehst auch Skifahren?
Okay. Ich gehe auch Skifahren, sowohl ne, mehr alpin als auch nordisch, ja, also Langlauf dann auch, ja.